Ya, benim şöyle bir, eee, sıkıntım var: Eee, ben şimdi normalde, eee, ofisten çalışmam gerekmiyor. Eee, yani aslında 3 gün ofis, 2 gün ofis, 3 gün ev gibi, eee, yapabiliyorum bazen. Eee, aslında uzaktan çalışabiliyorum ama, eee, uzaktan ha senede 100 gün çalışabiliyorum. Yani, emm, öyle bir hakkım var, kendim de ayarlayabiliyorum ama, işte, her gün de evden, eee, çalışamam. Onu bir ayarlamam gerekiyor. Eee, ama bu aralar böyle sabah işe giderken, hani ofise giderken çok zorlanıyorum. Çünkü, eee, ofiste çalışınca şu an, eee, çok sıkılıyorum, eee, açıkçası. Çünkü önceden böyle, eee, ofise gittiğimde evet, flörtleştiğim falan, böyle, bir kızlar vardı. Eee, arkadaşlarım da vardı. Şimdi onlar, eee, işten falan ayrıldılar. Eee, o yüzden, hani, çok, böyle, arkadaşım da kalmadı. Ofise gittiğim zaman gerçekten öğle yemeğine gidecek bile, böyle, çok fazla kişi bulamıyorum. O yüzden bir türlü, böyle, sabah kalkıp da kendimi motive edip, eee, işe gidemiyorum açıkçası.
Tamam. A! Çok iyi. Hı hı. Öyle mi? O! I hı. Tamam. Anladım. Aslında, böyle, her sabah işe gitmek için bir motivasyon bulamıyorsun. Bunun için bir kronik bir yorgunluk hissediyorsun gibi hissediyorum. Bu, eee, <coughs> bahsettiğin sürekli yorgun uyanmak ve işe gitme motivasyonunu kaybetmek aslında çok yaygın bir durum. Bu birçok insanın yaşadığı bir durum. Bu konuda yalnız hissetmeni hisset eee, istemem, eee, kendini. Eee, bu basit bir üşenme durumu değildir. Eee, çünkü bir yandan zihinsel bir yük, uuu, uyku kalitesinin düşüklüğü ve, eee, belki de iş tatmini çok fazla bulamıyorsun. Iıı, bununla birlikte yaşam stresi ve duygusal tükenmişlik de birbirine girince, eee, sabah işe gitmek için yeterli motivasyonu bulamaman çok normal. Eee, peki bu mesela "Eskiden kızlarla flörtleşiyordum." mu dedin? Öyle bir şey söyledin. Spesifik bir kişi mi vardı seni böyle yataktan kaldıran, o motivasyonla işe kadar götüren?
Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet, evet. I hı. Evet, aynen. Ya, normalde, hani, eee, her zaman bir kız oluyordu ama bir tanesi tabii biraz daha fazla spesifik bir kişi, eee, vardı diyebiliriz, evet ama o olmasa bile genelde oluyordu. Yani, böyle, eee, hani, sırf kız olmasa da olur, eee, hani başka böyle arkadaşlarım da böyle muhabbet etmeyi sevm sevdiğim arkadaşlarım da, hani, eee, oluyordu. Şimdi onların hepsi gidince biraz böyle, boşluğa düşmüş gibi hissediyorum. Yani işe gitmenin benim için hiçbir esprisi kalmadı, öyle diyebiliriz en azından. Artı, eee, arabayla gidiyorum, dönüşte park sıkıntısı yaşıyorum. Eee, sonuçta, eee, evimde böyle, eee, bana özel park yeri yok. Mahallemde park etmem gerekiyor. Hani o konuda biraz şanssızım. O yüzden de, eee, biraz strese giriyorum. Eee, böyle bir sıkıntı var yani.
Imm. Öyle mi? Ne olur? Hımm. Hı hı. I hı. Tüh! Hı hı. Anladım, park sıkıntısı da gerçekten can sıkıcı bir durum. Eee, mesela çok güzel bir yerde park yeri buldun ama buradan çıkarsam bir daha böyle bir yer bulamam diye <coughs> bir endişeye, eee, tutulabilirsin. Eee, bu da anlaşılabilir bir şey. Peki, eee, bununla ilgili, belki bir otoparkla bir abonelik aylık bir abonelik, iii, anlaşmayı düşündün mü ya da, eee, bilmiyorum belki farklı bir eve taşınmak, hani, kendi otoparkı olan eğer senin için bu kadar önemliyse senin işe gitme motivasyonu etkileyecek kadar büyük bir sorunsa bu.
Hı hı. Evet. Hımm. Hıı. Eee, yani, sırf bunun için ev taşımak biraz, eee, agresif bir karar olur diye düşünüyorum ama, ııı, böyle, eee, böyle tanıdıklarım da var. Yani, hani, evinin altında otopark olan kişiler var. Belki, hani, onları kandırabilirim, eee, şey olarak. Çünkü, eee, öyle bir ev bulmak da zor ama, ııı, hani, emm, şey diyebilirim, hani, sen, ııı, mesela o da evden çalışıyor, ona şey diyebilirim, "Ya, sen niye, hani, buraya bu kadar para veriyorsun? Hani, eee, zaten evden çalışıyorsun, git başka bir yere taşın, hani, eee" deyip onu biraz, böyle, gaza getirip onun evine ben aslında çökebilirim. Belki öyle bir şey yapabilirim. Öyle bir ihtimal var, yani, eee, ama sırf, işte, bu iş için onu yapsam ban benim işime yarar mı, ondan da emin değilim açıkçası.
Tamam. Hı hı. He he. Hımm. Eee, yani, bilemedim. Böyle bir manipülasyonla gitmen konusunda ona çok tavsiye vermemin doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bence sen de çok bundan emin değilsin zaten. Iıı, belki de sorun çoğu zaman aslında senin bir tembelliğin değil, bu <coughs> kronik yorgunluğun değil, ııı, z zihninin dinlenememiş olması ve belki de enerjini çok güzel bir şekilde <coughs> yönlendirememiş olman olabilir. Acaba, ııı, mesela uyku kalitende bir düşüklük olabilir mi? Iıı, sabah işe gitmek için yaşadığın bu enerji eksikliğinin farklı sebepleri olabilir mi?
Hımm. Hı hı. Hımm. Olabilir tabii, bazen çünkü geç yatıyorum. Şimdi şöyle oluyor, ertesi gün, "Aman işe gidemem ben zaten." diye düşündüğüm için bir tık geç yatıyorum ve geç yatınca da tam böyle iş saatinden 5 dakika önce kalkıyorum. Hemen bir yüzümü yıkayıp, eee, sisteme giriş yapıyorum. E, zaten, e, ondan sonra da, hani, evde, eee, kalmış oluyorum. O yüzden, eee, evet, uykumda birazcık saat yani uyku kalitemde sıkıntı yok ama saatlerinde sıkıntı var diyebilirim gerçekten de.
Hı hı. Anladım. A, m Evet, o olabilir gerçekten, saatlerinde bir sıkıntı olabilir. Eee, bu yaşadığın kronik yorgunluk çoğu zaman kaliteli uyku eksikliğinden başlayabilir. Gerçekten bunu fark etmek de zor olabilir. Eee, bununla ilgili belki uyanma saatini sabitleyip, eee, akşam rutinini sadeleştirebilirsin ya da ekranları azaltabilirsin. Belki ışığı kısmak uyku derinliğini azaltabilir. Bununla ilgili bir aksiyon almayı düşünür müsün?
Hıı. Evet. Hımm. Ya, onunla ilgili bir aksiyon alabilirim aslında. Bir de, eee, şöyle de bir problem var, bazen, böyle, eee, takıldığım, böyle, eee, başka, hani, eee, kızlar oluyor. Bazen onlar gelip bende kalmak istiyorlar. Onlar bende kalınca da, eee, uyku düzenim yani, hafta içi olduğu zaman özellikle, hani, eee, hâliyle 3'e, 4'e kadar oturuluyor. Hani, eee, içki de içiliyor. Eee, o kadar içki içildikten sonra sabah kalkınca, e, bir de onları evine de göndermem gerekiyor falan filan. Açıkçası bir de onlarla uğraşıyorum. Yani, bunlar da bende stres oluşturuyor. Belki de, hani, biraz hayatımı düzene de, eee, sokmam gerekebilir aslında genel olarak.
Nasıl? A! Tamam. Hı hı. A! Anladım. Tamam. Hımm. Hayatı düzene sokmak aslında biraz geniş bir kavram. Bu konuda belki, böyle, daha tek partnerli düzenli bir hayat gibi mi, böyle bir yerden mi yaklaşıyorsun bu dediğine acaba?
I hı. Yani, tek partner olur, çift partner olur ama en azından her gün, böyle, farklı kişiler de olmasın. O birazcık fazla geliyor artık. Yani, ııı, böyle bir hayatı ben istediğimden emin değilim. O yüzden, eee, birazcık o o o tarz şeylerden, hani, eee, atıyorum, mesela, ııı, kendi dükkânım vardır veya çok alakasız böyle bir sanatçısındır falan evden çalışıyorsun, ressamsındır. Hani, böyle bir hayatın olabilir ama beyaz yakalı olup da böyle bir hayata devam etmek çok da, eee, kolay değil. Yani bu, ııı, 9-5 çalışma şeyine bir şekilde hafta içi dikkat etmek gerekiyor. Yani uykuyu almadıktan sonra bütün günün kötü geçtiği için, ııı, çok, ııı, kendimi, evet, eee, enerjik hissedemeyebiliyorum. Motivasyonum azalıyor işe gitmek için.
Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hımm. Evet, çok anlaşılabilir bir şey çünkü uyku eksikliği senin hayattan aldığın keyfi de azaltabilir. Ve bu konuda bir de sabahları, böyle, yataktan kalkarken, hani, bir zorluk yaşıyorsan belki zihnin, ııı, güne belki bir yük duygusuyla başlıyor olabilir. Bundan kurtulmak için bir sabah ritüeli oluşturabilirsin. Bu mesela bir kahve olabilir, sıcak bir duş olabilir ya da hafif belki egzersiz, esneme hareketleri falan olabilir. Bunu denemeyi düşünür müsün?
Evet, doğru. Hımm. Güzel. Eee, onu denemeyi düşünürüm ama aslında benim bir sabah rutinim var ya. Ben, eee, sabah kalkar kalkmaz, eee, biraz böyle, bazen erken uyanabildiğim zaman hemen böyle, bir Instagram'a bakıyorum, oradan, eee, şey yolluyorum, arkadaşlarıma reels yolluyorum. O benim, eee, bayağı hoşuma gidiyor aslında. Çünkü arkadaşlarım da benden, bunu da bekliyorlar yani, böyle, eee, hani, her grupta evet, şey olur ya birisi böyle, eee, paylaşım yapar, devamlı ilginç şeyleri. Hani, neredeyse haberleri benden takip ediyorlar diyebiliriz. Bir sürü şeyi benden öğreniyorlar yani.
Hı hı. Evet. Bekliyorlar. Hı hı. Eee, tamam, eğer böyle beklentileri de varsa senin sabah rutini olarak bunu değerlendirmen güzel olabilir. Yataktan eee, belki sonra yataktan çıktıktan sonra başlayabilirsin, eee, bu ritün ritüeline. Eee, belki bir kahve içmek, sabah egzersizi, belki bir dışarı çıkmak, eee, güneş ışığı almak falan Bu da bence bu işe gitmek için, eee, bunu engelleyen kronik yorgunluğunu engelleyebilir gibi geliyor bana.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, yani aslında, eee, şimdi seninle konuştuğumda fark ettim. Benim birazcık düzen sorunum varmış. Hani, bunu çözsem sanki, eee, işler biraz yoluna konulacak gibi. E, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, eee, iyi oldu seninle, hani, dertleşmek. Birazcık da ufkumu da açtın. Eee, umarım, hani, işe yarar. Eee, görüşmek üzere.
Öyle mi? Hı hı. Rica ediyorum. Eee, mutlu oldum bunları duyduğuma. Görüşürüz.
Görüşürüz.